Olha, você tocou num ponto muito interessante porque, às vezes, o final o final triste, às vezes, é um final certo pra uma série, isso que é o mais engraçado, né. <laughs> Dói, que dói, mas às vezes é o final certo. Você se sente satisfeito com o final, sabe, de quando você assiste, tal o personagem principal ele falece e tudo mais, mas você sente, "Ah, tudo bem, foi um foi um legado", né, que esse personagem talvez deixou. E você falando até até eu me lembrei de uma série muito <laughs> uma série muito legal, que é o olha olha que interessante, é o Breaking Bad. É uma série do
Aham. Ai, meu Deus. E dói. E dói, né. E dói. Aham. Ai, meu Deus. Corta meu coração. <laughs> Nossa, que série, viu?
hum, nossa, o Walter White, é Mas o olha que interessante. Você co
Que série. Mas a galera diz que ele mereceu.
Olha, mas olha olha que ponto legal. Então, a pessoal fala que ele merecia, mas olha que ponto legal. As pessoas como são 5 temporadas, as pessoas como acompanham o Walter White há tanto tempo, começam a ter afinidade e, às vezes algumas pessoas começam a passar panos pra certas
O final que teve. <laughs> Aham. Uhum. Verdade, você começa a se afeiçoar, né.
Exatamente. Tenta passar pano pra certas ações dele, mas se você olhar de um uma outra visão, de talvez outro espectro na vida do Walter White, no início ele era um pai de família normal que tinha 1 filho, que tinha pro eh eh, não me lembro se ele era tetraplégico, não é tetraplégico, mas ele tinha algum problema na fala exatamente. E ele tinha problema em locomoção e tudo mais, ele tinha acabado de ter 1 fio 1 filho, né, e ele é professor de Química e ele não ganhava o suficiente pra sustentar a família dele. Não que isso calma aí, não é não é que você tem que entrar na i ilicitude né. <chuckles>
Ai, meu Deus. Aham. No way! Aham. Aham. Ah! Entendi. <laughs> Não, não, eu nem pensei nisso. <laughs>
<laughs> Não, não. Mas que ele recebe tão rapidamente um diagnóstico de câncer e que ele quer ver o filho dele crescer, eh, o outro filho dele tenta fazer uma vaquinha, não consegue. Ele se vê num momento, tipo assim, "eu vou ter que entrar nessa vida", né. Ele começa a pensar nisso.
Entendi. Ah. Desesperador. Você acha que os fins justificam os meios, nesse sentido?
Exatamen